Iya iya, sama sih. Kalau emang kalau di Jawa itu begitu, kalau di Jogja itu kita itu susah ya, agak enggak enakannya lebih tinggi, ya. Misal kalau ada karena karena kan ini ya Kak, beda kalau di Jakarta itu kan, aku sama tetanggaku enggak kenal ya, me belum tentu 1 tahun bisa ketemu ketemu mukanya tuh belum tentu. Tapi, kalau kalau di Jogja itu kan, eee, eg misal ada 1 gosip, wo gosipnya cepat sekali tuh nyebar, begitu kan. Makanya kita memang harus hati-hati tuh kalau sama kalau, e dalam kondisi lingkungan seperti itu kan. Nah, kalau ya tadi kalau aku tuh emang paling malas ketika ketemu sama teman yang suka berbohong, dari awal aku sudah tahu, "Ah, ini orangnya enggak bagus nih," gitu. Kalau sudah enggak bagus, kalau aku in feel-nya sudah bagus sudah aku hindari, kenapa? Karena aku emang tidak suka, gitu. Tapi kalau aku lebih suka sama orang yang kalau ngomong nyablak gitu, ngomong enggak pernah pakai mikir gitu. Kadang-kadang kan, ada kan teman kita yang kalau ngomong tuh enggak pakai mikir lah ibaratnya nyablak aja enggak apa-apa, tapi jangan jangan berbo bohong heeh. Tapi kalau sudah berbohong, hmm, sudah pasti ignore aja, anggap aja dia mati. <chuckles>
Mhm. Iya benar Oh iya, heeh. <chuckles> Heeh heeh. Mhm. Mhm. Oh iya sih, benar, Kak. Heeh. Mhm, nyablak. Heeh heeh. Tapi mhm. Iya, benar benar. Tapi penting gak sih Kak, untuk maafin teman yang apa, sudah berbohong sama Kakak, gitu. Misalkan, tadi nih teman Kakak, yang kayak, apa ya, ngebohongin buat, eee, datang jam sekian ternyata dia suatu saat ternyata minta maaf atau ngajakin baikan lagi gitu gimana, Kakak?
Gitu. Mhm. Mmm, mhm, mhm. Mhm?